Uhum, beleza. É, certo. E, assim, você já sabe que atividades você gostaria de fazer? Por exemplo, se você tivesse tempo, assim, se a tua rotina estivesse bem tranquila, você tem em mente o que que você gostaria de fazer ou não?
Ai, olha Hum. Ai, eu queria alguma coisa pra relaxar, sabe, pra reduzir o estresse. Pod ai, esse negócio eu estava brincando que eu nunca ouvi falar mas é porque, assim, é é só pra piada pronta, né. <chuckles> Lógico que eu já ouvi falar em skincare e tudo mais. Mas eu queria um tempo, assim, sabe, pra relaxar, pôr o pé pra cima, sabe, fazer nada.
Uhum. Hum. Sim, sim. Uhum. Sim, sim, e
Eu queria isso, só meditar. Eu não vou dizer que eu vou querer meditar porque meditar, eu não não é comigo, não consigo, eu sou muito acelerada pra essa coisa de meditar.
Certo, só ficar tranquila. Uhum. Tá. Não, eu entendi, entendi. Beleza, então seria só um tempinho mesmo pra sair dessa rotina acelerada, né, e pensar no nada, olhar para o para o teto, entendi.
Uhum. Exato. Exato, o iss falou tudo, olhar para o teto, é isso que eu quero. Esses minutos pra fazer absolutamente nada.
Uhum, certo. Uhum. Entendi, entendi, olha só, eh, eu eu estou aqui agora só só refletindo mesmo, né, na tua rotina e como e como eu te ajudo. É porque, assim, você o o ideal o ideal seria até você ter esse momento de olhar para o teto todo dia, né? Mas como você falou, é um pouquinho difícil, com base nessa rotina, só que assim
<laughs> É difícil, né? Eu eu qua eu sei muito bem, eu sei muito bem. <chuckles> Uhum, uhum. Uhum.